感じですね。
うーん。相手側、さんからのご希望はなかったんですか？これだけはやってくれみたいな。
うん。 ああ。 そうですね。そんなになかったかもしれない。でも、まあ、料理は苦手って言ってたから。
ええ。うーん。
でもやって欲しいとは別に言われてなくて
うーん。
でうん。 そうですね。作ってくれるのが当たり前とも思ってないっていう言ってたので。
うーん。 うんうん。うんうんうん。
はい。なんか作りたくなかったら、ま、食べに行っても良いし、なんか買ってきてもいいし、みたいな感じでうん。なんか無理しないでっていう感じだったので。はい。ま、料理も作るんですけどはい。うん。はい。うんうんうん。そう思います。はい。
うん。 うーんうーん。 うーん。それはんうん、いいですね。理解があって。うーん。 うーん。
うん。もうなんか、あの、うちの実家がほんとに男は何もしないっていう実家なので
はい。<chuckles>
<clears throat> あの、 あ、お皿洗いしてくれるだけでも「え、してくれるの？」っていう。 衝撃を私は受けたんですけどうん。
あ、逆にね、もうそれで うーん。
そうですね。
でも、ね、ちゃんと働いてらっしゃるし、やっぱりそこら辺は公平に
うんうん。 うん。
していかないと、後々ね、きっと疲れちゃうんじゃないかなとかって思っいしますけど。そうーん。今後
はい。 はい。 そうですよね。うんうん。先にちょっとルールを決めとかないとうん。
<chuckles> じゃあ、今後変えたいなっていうルールは無いんですね。もう今上手くいってるんだ、それで
なんか全部私になると嫌と思って。 うん。あ まあ、でもうん。今の、ちょっと不満としては、あの、洗濯 <chuckles> うん。せんをやるって言ったのに、も全部私がやってるっていうところがちょっと不満で
うん。<laughs> あ、そうだよね、うーん。 <laughs> <laughs>

<laughs>
ほへ、ま、お互い様だなと思って。 ない。
やっぱ人によってね、こだわるポイントがね、違うん違うね。うん、面白い。うーん。
うん。 そうなんですよ。 ほえ。なんか多分他の家庭だと料理とかもこだわるポイントかなり違うと思うんですけど。ま、料理については何も言ってこないので
うん。うん。 うんうんうん。 <laughs>
うん、それはすごくありがたくて。<chuckles> もう出せば食べるし。はい。
それはさすさすがに自分で作れないっていうことを自覚されてるんでしょうね、きっとね。
そうかもしれない。
偉い偉い。
はい。料理はもう何にも否定されないです。はい。<chuckles>
そっか。<chuckles> あん、じゃあ、後はお洗濯ですね、今後の課題はね。あの、じゃうん。うーん。うーん。
うん。 とうですね。ま、ただ、今のね、状態ははい、私がやるようなったので、ま、私のこだわりで、やり方で、う出来るっていうのは良いところかもしれないんですけど。うん。
うーん。 うーん。 環境的にね、あの、自宅で働いてるからっていうことですよね。そこが難しい論点ですね。でも担当は彼の方だし
はい。 そうなんですよ。家いるでしょっていう感じではあるんですけど。 うん。 うん。
ちょっとしばらく、でも意地悪かな、自分だけのをやって、彼のは置いておくっていうのも、試してみても
ああ。 <laughs>
いいね、いいかもしれないですね、やっぱこう
そうですね。 そうですね、ちょうん、大丈夫かな。<laughs>「へえ」ってなりそうですけどね。ま、それもやってみても面白いかもしれないですね、確かに。
<laughs> うーんま、一応担当の責任として。それか、その代わりに他の、その、お洗濯をする代わりに、他の
うんうん。 うん。 うんうん。
あの、家事をあの、ちょっとお渡しするっていうのもね、いいかもしれないですね。うーん。
うん。 そうですね。 ま、でも料理はできないので、渡せるとたら、掃除なんですけど。
うん、うーん。うん。 ああ、そっか。
掃除もやっぱり。